Ya, gerçekten, biraz anlatabilir misin?
<chuckles> Tabii. Mesela, benim erkek yeğenim, şimdi kendisi 6 yaşında, kız olan 1,5 yaş 1 yaşında, ya. Ne bu, buçuğu, böcek. Eee, 6 yaşında olan erkek yeğenim ilk başta anne, baba, nene, teyze ya da mama ya da su, ııı, demedi. Biz ona "Bu ne?" kelimesini öğrettik. Mesela, parmağımla gösteriyordum, "Bu ne, bu ne, bu ne?" ve mesela, onun ilk söylediği kelime "Mu ne?" oldu ve, eee, her şeyi sormaya başladı. Ablamla şöyle bir karar almıştık: Eğer biz ona sormayı öğretirsek, bir şeyi öğretmemize gerek kalmaz.
A, evet, çok küçük. <chuckles> Hımm. A! Çok ilginç. A, gerçekten çok güzel ve ilginç bir bakış açısı. Daha önce böyle bir şey, böyle bir yaklaşım hiç duymamıştım.
<chuckles> <chuckles> Iıı, aynı şeyi kız yeğenime de yapmaya çalışıyoruz ama abisi başında olduğu için, eee, şey yapıyor. Abisi, "Benim her şeyi öğrenmem o kadar uzun zaman aldı ki bayramlarda şeker toplandığını bile daha geçen sene öğrendim annemin yüzünden." <laughs> Evet, o da şey yapıyor, eee, direkt, eee, cevap servisleriyle hazır gidiyor. Tabii, kız olan da abisi kadar hızlı konuşmaya başlamadı. Öyle olurmuş genelde. 2. çocuklar, 1. çocuk her şeyine onun yetiştiği için geç dillenirlermiş, ihtiyaç duymadıklarından. <chuckles> Meraktan öğrendim, yeğenlerim olunca.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Yani, küçük kız kardeşime kıyamıyorum mu diyor, kısacası? <chuckles> Hımm. Çok ilginç bir bilgi, bunu daha önce hiç duymamıştım. <chuckles> Evet, çok güzel. <chuckles> Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bilgiydi ve, eee, paylaşımdı. Peki, sana şunu da sormak istiyorum: Yani, sence merak zamanla sönen bir şey mi? Yoksa onu taze tutmak, eee, yani, insanın elinde mi ve taze tutmanın yolları sence neler?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı.